Não, eh, da do artista não, do público também não. Eu, particularmente, estava nas cadeiras, então estava no coberto. Mas eu tenho até uma outra história, de um outro show inesquecível, que foi agora em junho, na Itália, que é um dos meus cantores favoritos da vida também. É um cantor italiano. E eu fui ne nesse show e chovia muito. Eu nunca tomei tanta chuva na minha vida. Eu estava nesse nesse show, eu estava na <clicks tongue> na pista. E pra você ter noção, <chuckles> estava previsto pra chover, acho que 15 milímetros em 24 horas. E e aí choveu todos esses 15 milímetros de chuva, eh, em 1 hora de show. <chuckles> Então era muita chuva. E e eu acho que isso deu um gás, assim, dava vontade de viver. Que eu acho muito bonito o show com chuva, então pra mim não abala nada.
Ah, legal. Uhum. Nossa. Uhum. Uhum. Nossa. Uhum. Hum. Ai, que legal. Não tem tempo ruim. E quem era o artista? Qual era o estilo da música? Você a sentiu que a performance do artista ele ele também estava bem, com a energia lá no alto, assim, a mesma a mesma energia do do primeiro artista que você comentou, a galera também estava na mesma energia?
Aham. Sim. Olha, tá, a energia era ótima, eu não eh, eu acho que são 2 artistas completamente diferentes, esse no caso italiano, eu o nome artístico dele ali é Ultimo e, hum, e as músicas deles vão pra um lado um pouco mais pop, mas elas são um pouco mais, talvez, depressivas, assim, elas são mais lentas, exato. É, e assim, não só sobre amor, acho que nem tantas deles são sobre amor, mas muito, tipo, de vida mesmo, de experiência de vida. E eu me identifico muito com muita das músicas dele, assim. Eh, então, o show parece que abraça todo mundo, parece que é uma terapia mesmo, e tá todo mundo e é engraçado assim, eu nunca vi uma troca tão bonita e tão legal entre fãs de um mesmo artista e o artista com os fãs, sabe? E isso deixa ainda mais mágico.
Uhum. Uhum. Mais melancólicas, mais emotivas. Uhum. Uhum. Ai, que ótimo. Uhum. Sim. Ai, que legal. Ai, que ótimo. Então depois desse dia ali, dos do show que você acompanhou, teve você ficou ainda mais fã desses artistas? Você viu que era um artista de verdade que você, realmente, vale a pena ser fã? Mudou alguma coisa na relação após ter ex experimentado e ter ido, participado do show?
Sim, é.